'Yan, oo, ka tama diyan. Eh ikaw ba kayo ba ng tawag neto mga kapatid mo nagkaroon ba kayo ng mga major drama 'yung halimbawa 'yung hindi nagpakita si ganito or hindi kayo nag-usap ng ilang araw or ilang buwan may mga ganun ba kayo?
Di ba? Ah Nung siguro nung ano, ay wala naman ngayon na mga eh may mga sarili na kaming pamilya o mga malalaki na da pero 'yung bata mga bata pa kami nag-aaral talagang siyempre mga ta tres marias, 3 babae siyempre sigawan doon, sigawan dito, which is normal naman din mga magkakapatid away-aw away-away tapos ano nagkakabati ulit away ulit sigawan. <laughs> Pero normal ka
Ma malalaki na. Oo. M Kami nga naalala ko nung kapatid ko palagi naming pinag-aawayan 'yung maliit kami ano eh, electric fan eh. Kasi minsan pag na gising ko pinatay, ay naku talaga kinalmot ko 'yung mukha niya eh, mal bata pa ako nun tapos, "Wag kang magsusumbong ha, wag ka magsusumbong," ginanun ko siya. <chuckles>
Yeah. Tapos? Oh.
<chuckles> Hindi naman nagsumbong pero gumanti.
Nasaktan ka din? Na Ay gumanti. <laughs> Oo Naku! Ganun tal ta m ganun talaga pag mga ano da ga gaganti talaga.
Oo, sinabunutan ako.
Hindi maiiwasan.
Oo, lalo na kapag bunso no? Kasi mas ma minsan mas matapang 'yung mga yan.
'Yun, o Oo, bunso ka ba? Ay hindi may ano ka pala hmm, okey.
Hindi, 2nd Mm, 2nd lang ako.
Ako bunso ako eh. <laughs>
<chuckles> Ikaw ba 'yung ano ganon? Hmm.
Hindi, opposite.